Вот если тишина, то у меня уже автоматом хорошее настроение. Мы понятно, что с ними разговаривали, и СМСки им посылали, и было такое, что они даже себя поспокойнее вели. Но у них какими-то, я не знаю, эм, этапами. То есть 1 день они могут нормально себя вести, 2 раз они кричат. Вот если они кричат, то у меня вот реально весь день насмарку. Я не могу себя потом, э, ну, нормально чувствовать после этого. У меня бывали даже головные боли от них. Вот я вставала не с той ноги, вот, как говорится, вот этот шум, у меня какая-то мигрень развилась.
Мгм. Так. Мгм. Ну, а ты как-то, э, пытаешься с этим бороться? Понятно, что с шумом и с соседями у тебя нет возможности их заставить, а, поменять свой образ жизни. Но вот какие-то вещи сделать для себя приятное, там: что-то вкусное выпить с утра, там, чай, кофе, какое-нибудь сладкое, или чем-то побаловать себя, выпечкой или вкусной едой. Вот что поднимет тебе настроение?
Да, кстати, обожаю. Я обожаю сладкое, и для меня очень завтрак- это важная часть, потому что, если я голодная, то опять я буду злая. У меня постоянно какие-нибудь кашки я себе делаю
Ну, это часто так бывает. Мгм. Расскажи про свой любимый завтрак.
Да. Ну вот я люблю каши почему-то, и я всегда туда добавляю что-нибудь вкусненькое. Это могут быть ягоды, это могут быть какие-то семечки, например, тыквы. Это могут быть какие-нибудь орешки, то есть, э, что-нибудь такое вкусное я люблю.
Мгм. Звучит, э, им вкусно, и полезно. А напитки какие ты пьёшь с утра?
Ну да, кстати, я за полезный завтрак. Мгм.
Мгм.